بصراحة عندي حاجة مأزماني كده في حياتي، ومش عارفة أتصرَّف فيها إزاي، ومش عارفة أحلَّها، ومحتاجة كده إن أفضفض معاك، وإنّك يعني آآ، لو عندك حلول تقولها لي يعني، امم د عندي هوايات، بصراحة أنا ب ب عندي أ كذا هواية كده كنت بامارسهم دايمًا قبل ما أتجوز يعني آآ، ب بشكل مستمر، وكمان كنت ب باخد فيها جوايز، وبادخل بادخل فيها مسابقات وكده، ومجرَّد ما بس عندي شوية أولويات زيادة زادوا عندي كده، و وعندي مثلًا شغل وولادي وكده، بقيت أهمل الهوايات دي تمامًا، يعني مع إنَّها كانت بتفرق معايا جدًا، بس بصراحة مش عارفة أرجع تاني أمارسها، مش عارفة احط لها وقت في يومي.
قولي بُصي، هو أكيد طبعًا، لأنك أنتِ دخلتِ حياة جديدة وكده، فحاسَّة إن في ممكن تكون انشغالات أو حاجات أنتِ حاطّة ليها أولوية زي مثلًا جوزِك وأولادِك وكده، فده يعني نقدر نقول إن هو شعور طبيعي خالص، وطبيعي إنّها تحصل لخبطة في الأول. كمان أنتِ برافو عليكِ إنّك أنتِ كنتِ بتاخدي جوايز وميداليات في ال في الألعاب اللي أنتِ كنتِ بتمارسيها أو الرياضات دِيَّة، فده شيء حلو، يدل إنّك أنتِ عندك أصلًا ال ال المهارة، أو عندك ال المَلَكَة نفسها، إنّك أنتِ تلعبي ال الألعاب اللي زي دِيَّة، بس قولي لي بقى، هل ال ال الرياضات دِيَّة قبل كده، قبل الجواز وكده آآ، كانت بتستهلك منِّك مثلًا وقت طويل في اليوم، أو وقت كبير، فحسّيتِ إنّك أنتِ مش عارفة تعمليها مثلًا دلوقتي؟
بُص بصراحة هي مش رياضة، هي كنتَ بارسم و وتصوير، يعني ب باحب الرسم والتصوير، آه، ف فأنا آه، كنت طبعًا لمَّا بارسم مثلًا اللوحة والَّا حاجة بتاخد وقت طويل، يعني ممكن حسب طبعًا نفسيّتي وحسب آآ، إقبالي عليها، ساعات لمَّا باحس إن أنا ملزمة إن أنا أخلَّص اللوحة دي مثلًا آآ خلال مثلًا يومين باحس إن لأ حاسّة تفاصيلها كتير، عايزة أطلَّعها أحسن ما يمكن، علشان داخلة بيها مسابقة مثلًا أو حاجة آآ، بتاخد وقت، بس في العادي ممكن كنت باخصَّص لها مثلًا ساعتين 3 في اليوم آمم، على حسب بقى، لو لو مثلًا تصوير كنت بانزل مثلًا أصوَّر ممكن أقعد آآ بال 8، 9 ساعات عقبال لمَّا أطلّع صورة حلوة، أو إن أنا أحس بصورة، يعني أ أصوَّر صورة وأحسَّها ف أحس إن الصورة فعلًا تستحق إن أنا أدخل بيها مسابقة.
حلو أوي. آه، يعني بتحسِّي إنك أنتِ بتبقي مثلًا محتاجة وقت أو مجهود زيادة عشان تعرفي توصلي ل ل لأحسن وأفضل نتيجة هي تبقى مرضية بالنسبة لِك، صح كده؟ طب أنتِ قولي لي آه، أنتِ دلوقتي بقى يعني بطّلتِ خالص إنك أنتِ تعملي الرياضة دِيَّة، أو تعملي الهواية دِيَّة، والَّا آآ، بتحاولي برضه قدر الإمكان إنك أنتِ تعمليها شويّة؟
بالضبط. إمم، بالضبط، أيوه ده حقيقي. بصراحة باحاول قدر الإمكان بس مش مع نفسي، يعني بنتي برضه عندها نفس يعني نفس هواياتي تقريبًا، هي بتحب الرسم، فباحاول أعوَّض ده فيها. يعني طول الوقت هي مثلًا عندها مسابقة في المدرسة أو حاجة فاشجعها وأقول لها ماشي، أعمل لها شوية رطوش كده لو فيه عندها مشكلة أو تيجي تقول لي يا ماما طب إيه رأيِِك آآ أغيّر اللون اللون ده اللون ده أحسن والّا لأ؟ الرسمة دي، طب اضبطي لي الshape بتاع ال المك الحاجة دي. ب بصراحة م بس مش بامارسها بشكل ليَّ أنا أو إن أنا يبقى إنجازي، باحس إن يعني إيه <tsk> آآ شايفة إنجا الجاز اللي أنا باعمله في إن أنا أعلِمها أو إن أنا أخلّيها تمارس دي الهواية دي، باحس شوية يعني قدر من الرضا، يعني قلي يعني آآ ق يعني حاجة بسيطة كده إن أنا كأني بامارسها بس في الحقيقة مش ب مش بأُشبع كليًا أو مش باحس إن أنا مثلًا إن أنا خلاص أنا تمام كده، أو إن أنا مبسوطة بقدر إن أنا أعمل الحاجة بإيدي من أولها لآخرها، فاهمني؟
جميل. آه، هو ده هو ده شعور عامةً شعور جميل جدًا ولطيف جدًا منِك، فكرة إنِك أنتِ بتاخدي بالِك من الهواية بتاعة ابنِك أو بنتِك وبتحاولي إنِك أنتِ يعني تنميها، يمكِن شائت الأقدار إن هي تبقى نفس الهواية اللي أنتِ بتحبيها برضه عشان كده يعني شوية لقيتِ نفسِك إنِك أنتِ بتشجعيها وتدعميها وبتشوفي نفسِك في ال في الإنجازات بتاعتها. قولي لي بقى بما إنِك أنتِ بتحبي تعملي كده مع بنتِك دلوقتي، قبل كده كنتِ برضه بتحبي ت تشاركي الهواية دِيَّة مع حد؟ يعني مثلًا تنزلي تصوَّري مع اصحابك، ت تطلعوا رحلة مُعيّنة عشان تصوَّري مناظر معينة مثلًا وكده والّا كنتِ بتميلي إنِك أنتِ تعمليها وحدِك؟
بالضبط، آه. أيوه. لأ بُص بصراحة يعني الحم الأماكن اللي فيها تجمعات، يعني مثلًا كنت أروح مثلًا المُعز، الحسين، الحاجات الأثرية دي باحس إن هي محتاجة إن إحنا ما مش هاعرف أستمتع فيها لوحدي كخروجة يعني، آمم، ما مش ه إن كده كده بنبقى خارجين مع بعض ومضبطين مع بعض إن إحنا هنخرج سوا أنا وصحابي مثلًا أو ع أنا وعيلتي، و بعدها بقى يعني باعملها بالف بالمرّة اللي هو إيه آآ آخد كام صورة كده يمكِن صورة فيها تضبط أضبطها في حاجة أو أعمل لها editing بحاجة فتبقى تمام. أمّا ال في أوقات بصراحة لأ، باحس إن أنا محتاجة أكون لوحدي، محتاجة أكون باحس إن أنا أحس بالصورة. يعني لو مثلًا هاصوَّر حاجة منظر طبيعي، آمم، آآ غروب بقى أو شروق أو حاجة في الريف، مثلًا نزلت مرة برضه في أماكن ريفية وصوَّرت، كانت صور حلوة. آآ ب حسيت إن أنا محتاجة أكون لوحدي، محتاجة أكون، آمم، آآ أحس فعلًا بالصورة ال ال اللي حواليَّ هيشتتوني أو هيحسس إن هو منبهرين بحاجات جديدة طبعًا ح في حياتهم، خبرة جديدة ما عمرهم ما شافوا ف أما أماكن زي دي، فهي هيشتتوني أكتر، هيحسوا إن أنا محتاجة إن أنا أبقى مركِّزة معاهم ومف ومتفاعلة معاهم. ففي الحالات دي باحب أكون لوحدي بصراحة.
إمم. جميل. هو حلو أوي إنِك أنتِ صراحةً آآ، محسساني أوي بشعورِك ب ب بالهواية وبقد إيه أنتِ بت يعني حاباها لدرجة إنِك أنتِ مندمجة فيها لل للدرجة دي، وبتحاولي إنِك أنتِ يعني تطلّعيها ب بأحلى وأحسن شكل كمان يعبّر عن إحساسِك بشكل صادق يعني فده شيء صراحةً أحييكِ عليه، شيء جميل جدًا يعني حقيقي.
بصراحة و آ يع هو فعلًا يعني هو كنت فعلًا كنت باح باعيش فيها فعلًا بجد، كنت باحس إن أنا قد إيه مستمتعة وأنا باعمل ده، وده أكتر حاجة مضايقاني إن أنا مش عارفة أخلي لها وقت، أو مش عارفة آآ، طبعًا شغلي وبيتي وولادي و وخلاص الحياة بقِت فيها أولويات و وإن ما كانش برضه اللي أنا باعمله ما كانش بيدرّ دخل، أو مش اللي عاملاه كإنه شغل، آآ، ف فكانت بالنسبة لي هي ترفيهي، فعشان كده أ أكتر حاجة مضايقاني إن أنا أهملتها أو إن أنا خلاص ما بقِتش عندي القدرة إن أنا أعمل ده دلوقتي، حاسة إن أنا ك سنين اللي أنا اتعلِّمت فيها آآ ضاعت كده كإني ما عملتش أي حاجة، فده أكتر حاجة بصراحة مضايقني.
طب قولي لي قولي لي بقى، طب ه هل في وقت مثلًا مَر عليكِ قبل كده قبل فترة الجواز، هل جِه في وقت انشغلتِ فيه مثلًا لفترة طويلة واضطريتِ إنِك أنتِ تستغني عن الهواية دِيَّة برضه، والّا كنتِ ساعتها بتعرفي إنِك أنتِ تنظمي مثلًا وقتِك ما بين الحاجتين؟ يعني مثلًا الامتحانات أخدت فترة طويلة، آآ سفر من مكان لمكان تاني أثّر على ال على الهواية بتاعتِك دِيَّة أو ممارستها وكده؟
آه، ساعات يعني وقت الامتحانات كانوا كان ب كنت بابقى مشغولة، بس مش بال مش بالطريقة اللي أنا فيها دلوقتي، يعني كنت بابقى مشغولة آه و وعندي م تسليمات وعندي حاجات لازم أخلصها و deadline والحاجات دي، بس كنت باعرف أهندِل وقتي وباعرف أهندِل أموري آآ باحس إن أنا آمم عندي كده مرونة أكتر، عندي وقت أكبر ب باحس إن كأني عشان كنت برضه مسؤو يعني لو مسؤولية مسؤوليتي أنا واحد بس، ما ما أنا مش مسؤولة يعني ما حدش مسؤول منّي تاني غير نفسي، ومذاكرتي وبس وخلاص على كده. فهو ال ال كنت باحاول بقى إيه أخلّي لها مثلًا وقت ص ص صغير مثلًا كل كام يوم أمارسها أو كل م كام كل فترة ما بابعدش أوي كده يعني مش شهور ولا ولا حتى أسابيع.
إمم. تمام. طيب، تمام جميل. طب أنتِ حاولتِ بقى يعني مثلًا نقدر نقول، هل مثلًا حاولتِ الفترة الأخيرة ديَّة آآ، إنِّك أنتِ ت مثلًا تحطي وقت ولو قليّل، يعني مش لازم وقت طويل، مش لازم بالساعات زي ما كنتِ مثلًا بتعملي قبل كده، آآ، تِخصَّصي وقت معين في اليوم عارفة الوقت هو إيه، آآ، بعد الفجر مثلًا، آآ، بعد الأولاد ما يناموا بالليل، على الساعة 21:00، 22:00 هل فكرتِ قبل كده إنِّك أنتِ تِخصصي وقت معين يبقى هو ده الوقت اللي أنتِ آآ، تفضِّي نفسِك فيه شوية بعيد عن ال الضغوطات بتاعة البيت والأولاد وكده، وتحاولي تمارسي الهواية دي تاني؟
بصراحة فكرت آه، فكرت إن أنا أعمل كده. إن أنا مثلًا وقت ما يناموا، وقت ما يكون باحس إن أنا خلاص خلَّصت اللي ورايا وكده آآ، و واخصّص حتى وقت صغير أوي، بس عارف لما بابقى أما أبدأ مثلًا في رسمة وما باخلصهاش وباحس إن أنا قعدت فيها أيام كتير ويمكن شهر وأكتر ما خلصتهاش، باحس بكده بإحباط رهيب، باحس إن أنا آه، أي نعم باعمل فيها كل يوم جزء صغير أوي، بس بتاخد مني وقت عقبال لمَّا باخلَّصها، فباحس بإن أنا كده مُحبطة ومش قادرة، ما عنديش طاقة كده أكمِّل، حاسَّة إن أنا آآ، أقعد هاقول في نفسي كده أنتِ كنتِ بتخلَّصيها في يومين، 3، إيه اللي حصل لِك!
إمم. بصي هو هو إحنا في حاجة بسيطة ممكن نعملها وممكن تبقى لذيذة برضه، فكرة إن إحنا يبقى في نسبة وتناسب ما بين المجهود اللي بيتعمل والوقت اللي أنتِ المفروض تخلصي فيه. لأن الظروف والمعطيات الموجودة حواليكِ هي مش نفس الظروف ومش نفس المعطيات، قبل كده أنتِ كان معاكِ بتقولي الوقت فاضي خالص وكان مش وراكِ مسؤوليات يعتبر و كان عندكِ وقت فراغ يمكن أكبر شوية، كان ممكن ت يعني تقعدي ترسمي ساعتين، 3، 4 في اليوم، فطبيعي إنِّك أنتِ هتنجزي ال ال اللوحات والرسومات هتبقى بشكل أسرع بكتير. لكن دلوقتي مثلًا أنتِ بتقولي عندِك جوزِك وأولادِك ربنا يخليهم لِك يا رب، آآ، بيشغلوا وقتِك وبيستهلكوا وقت كتير من اليوم بتاعِك، فطبيعي هتبقي بتشتغلي مثلًا نص ساعة، ساعة في اليوم، فمش طبيعي إنِّك أنتِ هتخلَّصي في نفس الوقت اللي أنتِ بتخلَّصي فيه قبل كده. فإيه رأيِك مثلًا لو إحنا بنقول إنِّك أنتِ مثلًا لو كنتِ بتخلَّصي لوحة في أسبوع، وأنتِ شغَّالة 3، 4 ت يعني 3، 4 ساعات في اليوم، ممكن مثلًا تقولي لأ، أنا هاخلَّصها في شهر، بس في مقابل إن أنا هاشتغل ساعة واحدة في اليوم. هل جربتِ مثلًا حاجة زي كده؟ تحطّي، آآ، إطار زمني أطول شوية متناسب مع المجهود بتاعِك؟
بصراحة لأ، ما عملتهاش، وهي أنا شايفاها بصراحة فكرة كويسة أوي، إن أنا أكون فعلًا حاطّة جدول أو آآ، زي ما قُلت إطار زمني، إنِّي أحدد فيه إن أنا هاخلص فيه، بس أوَسّع الإطار الزمني ده شوية، ما ما أحطش هي زي ما قُلت كده، إن هو توقعاتي هي اللي بتبقى امم، آآ، أكبر من المساحة ال أو مساحة الوقت اللي عندي، طول الوقت آآ، شعور الإحباط ده بييجي لي عشان أنا مُتوقعة إنّي هأخلّصها في 4، 5 أيام مثلًا أو أسبوع بالكتير. آآ، ولما باخلّص في وقت أ أكتر من كده، هو ده اللي بي الشعور اللي بيجيب لي إحباط. بس بيتهيأ لي أنا لو عملت الفكرة اللي أنت قُلت عليها دي وإن أنا حطّيت في نفسي كده آمم، يعني آآ، جهّزت نفسي نفسيًا كده إن أنا هاخلّصها في شهر، فهاحس إن أنا فعلًا عملت إنجاز، بيتهيأ لي هيبقى أحسن وهيضبط معايا أكتر.
إمم. جميل، آه، آه.
يعني حقيقي أنا بجد اتبسطت جدًا بالكلام معاك و وارتحت كتير بالفضفضة، وبجد شكرًا ليك جدًا.
العفو، على إيه، أنا موجود معاكِ في أي وقت.